Evet, evet.
A, doğru. Evet, evet. O da çok güzel filmdi, ya. Onda da ağlamıştım bayağı. Iıı
Eee, çok güzel. Eee, peki şey geliyor mu aklına, böyle? Eee, ya çok basit şeylerde de ağlayabiliyorum, o kadar dram da olmamasına rağmen. Böyle daha, eee, herkesin ağlamadığı ama seni etkileyen bir film var mı mesela aklına gelen?
Ağlamadığım ne tarafta olabilir? Ha, mesela şey
Senin Evet. Senin için belki biraz daha dramatik gelmiş olabilir.
Hı, dramatik için de yani mesela, şeyde, işte, Full Metal Jacket'ta. Mesela o işte o o bi bi bir tane öyle u uzun boylu şey asker var ya. İii ,işte, eee, s eee, spoiler o olabilir. O kendini, işte, iii, yani, biri zor e bir zorbalığa maruz kalıyor. Eee, o o tarafta ve kendini artık, hani, eee, tek bir so çözüm olarak ö öldürmekte buluyor, mesela. Onun inanılmaz böyle bir, eee, empati kurup, işte, böyle, eee, ağladığımı hatırlıyorum. Eee, başka ne var? İşte, ne bileyim, alakasız Örümcek A Adam'larda ağlıyorum, mesela. Bazılarında, aynen.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Dinleyenler için. Hımm, anlıyorum. <chuckles> Öyle mi? Orada da yine empati kurduğun için mi, yoksa daha farklı bir yerden mi yaklaşıyorsun?
Evet, evet. Bir Emma Stone hayranı olarak. <chuckles> O yüzden, ımm, o taraftan var. Imm, başka böyle güldüren güldüren genel olarak, işte, Türk komedilerini komedileri hoşuma gidiyor. Hı. Başka neyi vardı? Eee, "Bitirim İkili" mi, diye? Hangisiydi? İşte, Bad Boys olan. Eee, polisiye.
Eee, "Bitirim İkili" bu şey mi, eee, Jackie Chan'le, eee, bir şey Tucker?
Kaç dil? Biri, "Bitirim İkili" biri, "İyi İkili" mi? İşte, o tam böyle çevirisini hatırlamıyorum. Eee, ama o da çok güzel. O da o 3.'sü çok güzeldi, Paris'te geçen. O da, o da güzeldi. Ko komedi aksiyonlar hoşuma gider. Emm, öyle, yani, genel olarak bu tarafta beni etkileyen şeyler de zaten çok zekice yazılmış olması genellikle komedide, yani. Emm, İngilizce ya da Türkçe olsun, fark etmiyor. Oyunculuklar ayrı, mesela, işte, aklıma, işte, "Maskeli Beşler" ya da o i "Hababam Sınıfı"nın böyle, işte, Şafak Sezer'li, Mehmet Ali E Erbil'li yapılan, böyle, tekrardan çekimi aklıma geliyor falan. İnanılmaz bir kadro, ııı, çok güzel bir senaryo. Eee, ve gerçekten de iyi oyunculuk, ııı, diyebilirim o tarafta, yani.
Evet, evet. Evet, evet. Evet, çok haklısın, gerçekten. Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. Hı hı. Tabii.